C'est c'est quand même hallucinant. Non, mais oui, comme tu dis, il y a quelqu'un qui l'a récupérée.
M m m moi je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a récupérée. J'en suis sûre et certaine, parce qu'il y avait des cartouches de cigarettes, il y avait du jambon, il y avait, heu, au ray au rayon X, tu voyais qu'il y avait des choses dedans, en fait. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a gardée la valise.
Oui, parce que c'est pas possible. Bien s C'est toujours possible ça, de ramener du jambon dans une valise?
Heu, ouais.
Il y pas de contrôle, justement, heu? OK.
Non, parce que c'est des morceaux qui sont, heu, sous vide, en fait.
Ah oui, c'est les morceaux sous vide, OK, oui, tu avais pas pris un jambon quoi? D'accord OK.
C'est ça. Non, non, non, non, non. Donc, heu, <chuckles> heureusement parce que là, heu, non, non. Mais bon, heu, j'ai perdu beaucoup de sous, en fait, et surtout que, bah, d'un coup, je me retrouvais aussi sans vêtement, parce que finalement, une fois que, la compagnie aérienne, elle m'avait, entre guillemets, «dédommagée», selon eux. Et heu, bah plus aucun contact, plus aucun retour, heu, rien, je crois que j'ai dû attende heu
Bah, ça faisait lourd dans la valise, ouais. <chuckles> Bah oui. Oui, voilà, comme t comme tu dis: «Selon eux», quoi. Parce que, heu clairement, heu, c'est pas heu
Voilà. Mmh.
bah 450 € pour une valise perdue, alors que tu as toutes tes fringues dedans.
Parce que j'avais pas de ticket, en fait, j'avais
Tu avais pas tu as alors tu avais pas de ticket, c'est à dire, tu avais pas les tickets de caisse?
Heu, c'est ça.
D'accord, donc en gros, c'est i
En fait, selon les compagnies aériennes, s'ils perdent ta valise, pour que tu essayes de récupérer un max, heu, il faut toujours garder tes tickets d'achat sur toi, jusqu'à ce que tu sois revenue dans ta maison, au cas où, toujours
Ouais. OK. Heu
au cas où, hein. Après, heu, ça dépend si tu achètes, heu, enfin, heu, c'est surtout si tu achètes, heu des vêtements, si tu achètes des choses comme ça, toujours les garder sur toi, au cas où, jusqu'à revenir chez toi.
Oui, oui, oui. D'accord, mais du coup, ça veut dire, que toi, tu es allée, en gros, tu es allée à l'accueil?
À l'accueil de la compagnie, ouais.
Co comment OK, donc tu vas à l'accueil, tu leur dis, heu: «Bah ça fait, heu, 15 minutes que j'attends ma valise, elle est toujours pas là, donc, heu, où quelle est ma valise?»
Heu, <chuckles> le tapis roulant il s'est arrêté, heu, il se passe quoi avec ma valise, quoi? Elle est où ma valise?
C'est ça. «Elle est où ma valise?» à partir de là, heu, je suppose qu'ils cherchent sur l'ordinateur, parce qu'ils la la valise elle a été scannée.
Ouais, ouais, parce qu'ils ont quand même bah, c'est ça, ils ont quand même trouvé qu'elle était arrivée à Madrid, donc elle avait elle est arrivée à l'escale, en fait et c'est à l'escale, apparemment, selon eux, où il y a eu, heu, bah, ils savaient pas où elle était partie, en fait. Mais je me dis c'est ce que tu dis, toutes les valises sont scannées, elles ont toutes un code barre.
D'accord OK. Mmh, c'est pas possible en fait, heu, è s ils savent pertinemment où elle est partie la valise. <chuckles>
<sighs> Mmh, maintenant je me dis: «Ouais», à cette époque-là je savais pas, mais là je me dis, heu: «Ouais» et le truc, c'est que j'ai donc j'avais j'avais bah, si, j'avais juste mon mon billet d'avion, mais j'avais pas, heu, moi, je pensais jamais j'aurais pensé qu'il, heu, qu'il fallait que je garde des tickets de caisse.
Bah, oui, tu me l'apprends, parce que, pour le coup, moi non plus j'aurais pas pensé qu'il fallait garder les tickets de caisse de ce que tu achètes en voyage. Au cas où, ta valise elle se fasse voler ou en tout cas qu'ils la perdent. Tout cas déjà, je vois même pas comment ils peuvent perdre une valise avec une étiquette, en fait?
Mmh mh. Ouais.